Iya, ini karena pekerjaan Kak, jadi, mmm, bisa dibilang pekerjaan baru, setelah saya lulus kuliah, ini termasuk pekerjaan yang baru i meskipun bukan pekerjaan tetap, eee, minimal ini saya anggap bisa menjadi transisi gitu loh, siapa tahu nanti saya dari bisa non tetap ini, menjadi tetap gitu loh, Kak. Jadi saya ambil aja, apalagi biasanya kan kalau di kota besar mungkin dari sisi dari sisi tadi ya, health benefit ada gitu kan ya, eee, apa namanya, asuransi anu kesehatannya itu kan lebih bagus, gitu loh, Kak. Maksudnya lebih tinggi lah, biaya ininya, seperti tapi resikonya ya seperti itu. Iya, re resikonya seperti itu, Kak, yang kayak aduh gimana ya, aku kayak langsung yang kayak kelempar gitu loh, dari dari dalam karung langsung dilempar, langsung kayak merambah-rambah dulu gitu loh ya, Kak, maksudnya apa sih, yang di iniin orang di sini ya, itu kayak aduh enggak enggak beda banget deh, beda banget gitu ininya, gedung-gedungnya juga beda gitu. Di sini gedung-gedungnya formal, di te di tempat saya kalau College Town dulu itu kan, kantor aja itu da dari rumah yang dibuat jadi kantor gitu kan. Jadi kayak, eee, antara rumah dan kantor aja di College Town saya yang dulu itu nggak bisa dibedain gitu loh, Kak. Jadi bener-bener nggak ada bedanya sa eee, apa, College Town itu bener-bener yang kayak ngerumah gitu loh, bahkan kantor kampus itu ngerumah gitu loh, estetik banget gitu. Di sini kan enggak, Kak. Iya, benar benar, iya.
Oh pekerjaan. Baiklah. Baik baik. Dibandingkan kota kemarin, begitu ya? Ah, oke. Waduh. dilempar? Hmm, baik. Wah, bahkan tempatnya ya? Oke. Oke oke. Beda sama yang sekarang gitu ya, Kak, ya? Oke, baik. Wah, aku kebayang sih, Kak, ini dari cerita cara kamu menceritakan pengalaman di kota lama, nampaknya kamu bener-bener nyaman ya, dengan kota yang lama. Tapi, ya tadi ya, aku juga mendapati kamu pindah ke kota baru ini juga ada tujuan gitu, Kak, kamu mau mendapatkan prospek kerja lebih baik, bahkan dengan benefit-benefit yang mungkin nggak kamu dapatkan, Kak, di kota sebelumnya dan aku melihat itu bisa jadi peluang yang baik lah, untuk kamu dalam memajukan dan mengembangkan diri kamu. Cuman tadi ya, baik dari fu eee, fasilitas saja sudah berbeda, mungkin dari bentuk gedung sudah beda strukturnya, bahkan yang kamu rasakan signifikan tadi, hubungan sosialnya juga beda gitu ya, dibandingkan, eee, kota lama. Nah, kalau aku boleh saran nih ya, Kak, gimana kalau, eee, kalau misalnya kamu merasa dengan hubungan sosial itu adalah salah salah satu aspek penting nih, yang membuat kamu juga bisa survive atau bertahan lah ya, di kota baru ini. Bagaimana kalau kamu coba justru cari tempat lain nih, Kak, untuk menjalin hubungan. Jadi nggak harus dari tempat kerja. Oke deh, kalau tempat kerja mungkin mereka sistemnya profesional ya, jadi tidak ada merasa tidak punya waktu untuk menjalin hubungan. Bagaimana kalau coba seperti komunitas mungkin, Kak, siapa tahu nih, kamu ada, eee, minat di hobi tertentu atau ketertarikan atau interest ya, di salah satu bidang atau tertentu yang mungkin kamu ada komunitasnya di sana. Nah, kalau seandainya kamu mau coba menjalin hubungan di sana bagaimana? Sudah pernah coba sebelumnya?
Iya, betul. Iya. Iya. Iya, betul. Iya. Iya. Iya. Iya.

Kak, aku mau ini dong Kak, ini aku lagi kesepian banget ya, rasanya sekarang ini heeh. Nah aku pengen, eee, cerita dikit dan, sekaligus juga mungkin ya minta apa namanya, eee, pandangan-pandangan lah ya sekali eee, siapa tahu bisa menjadi pandangan kamu itu bisa jadi teman gitu loh. Nah kan ini saya baru heeh, aku tuh gini, gimana ya, istilahnya ya, baru pindah, pinda eee, bukan baru ya, pindah dari Indonesia ke negara lain, ke kota lain gitu. Nah di kota lain ini yang udah 7 tahun, saya pindah lagi gitu loh Kak. Dulunya kan, saya ada di sebuah college town ya waktu kuliah. Kuliah setahun itu kan nyaman banget gitu loh Kak, kalau ibaratnya kalau di Indonesia itu ya kayak kota-kota besarannya di Indonesia yang memang, orang-orang yang juga ramah kemudian, eee, apa namanya, segala sesuatunya serba agak lebih murah, orangnya enggak terlalu serius. Nah sekarang saya ini lagi dap iya, lagi pindah dapat kerja sementara, ini kota yang kota yang kayak gimana ya Kak, yang kayak ada stereotype-nya itu orangnya serius semua gitu loh Kak, karena kayak kota yang berdasi lah. Saya tuh kayak jadi merasa kayak gimana banget gitu loh di kota ini, kayak asing. Nanyain aja Kak, pertama kali tuh saya ke situ, saya kan nggak bisa pakai Google Map ya ilang, aku tanya aja, mau tanya, "Eee, bisa tunjukkan nggak ya, di mana ada CVS yang terdekat?" Itu langsung gitu, "Aduh saya maaf, saya sibuk." Udah gitu aja, berhenti aja tidak, langsung dilewatin, buset, nggak iya aku bilang, "Aduh apakah orang-orangnya di sini begini semua ya?" Jadi kayak merasa akhirnya sekarang saya merasa kayak betul-betul kesepian dan asing gitu loh Kak. Nah gimana menurut kamu Kak, saran-sarannya dong?
Oke, gimana gimana? Boleh cerita. Iya. Heeh, aman aman, iya iya. Iya. Oh, begitu. Iya. Kayak udah biasa gitu ya Kak ya. Wah, oke ok Benar sih. Aduh. <chuckles> Aduh. Aduh. Mmm, baik baik. Wah pasti nggak nyaman banget sih ya Kak, yang awalnya udah terlanjur nyaman sama college town tadi, bahkan tadi berapa t 7 tahun ya. Wah itu kan udah Kakak bisa dibilang, eee, sudah PW lah bisa kita katakan ya. Tapi di situ sih, eee, tertuntut harus pindah juga gitu dan, ternyata warga di sana, nggak gitu seramah yang Kakak bayangkan gitu ya. Tadinya bahkan mau tanya, lokasi aja, mereka, eee, menepis Kakak dan malah sibuk begitu. Paling ini sih Kak, eee, kalau dari aku pribadi sih merasa, wajar Kak kamu merasa ketidaknyamanan itu. Karena kan, ibarat kata baru pindah nih, pasti mau nggak mau harus memulai hal baru lagi gitu kan jadi, pasti ada perasaan-perasaan tidak nyaman karena penyesuaian dirinya baru akan dilakukan, kayak gitu. Nah, kalau aku boleh tahu nih Kak, sejauh ini, eee, dari kamu yang baru pindah ini, begitu ya, itu apakah bersama orang lain mungkin, bersama dengan teman atau kerabat juga pindah bersama atau memang sendirian nih Kak?
Iya. Iya. Iya iya. Iya. Iya. Iya. Duh beneran. Iya. Iya. Iya, betul. Iya.